はいはい。
で、ま、初めは1人で、あの、練習してたんですけれども、1人で練習って、かなり、こう、続けるのがきついなと思いだしまして、で、その時にはい、アプリで「みんチャレ」っていうのがあるんですけど、ご存知ですか？
うん。 うん、うん。 なるほど。 うんうん。いや、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですね。その、名前とか覚えですけど。はい。
あ、そうですか。 はい。ま、通常だとダイエットとか、あの、体力作りとかを、あの、継続するために、みんなでやりましょうっていうようなアプリなんですけども、そこで楽器のグループに入りまして
あのねはい。 うんうん。 うん。 はい。 うんうん。
で、あの、ネットをアプリを通じて、あの、楽器の練習、今日はこれやってる、あれやってるっていうのを報告し合う。
うん。 はい。